آه، فهمتِك. يعني الموضوع بالنسبة لِك أنتِ عايزة وقت على الأقَل حتّى لو قليّل أو طويل، بس تحاولي ا تلاقي وقت لنَفْسِك، دي حاجة كويسة أنتِ عايزة توصلي لها. بس عايزِك تقولي لي كده، إيه أكتر حاجة تشغلِك في يومِك بتخلّيكِ كده مش قادرة ت ت يعني تريّحي أو مش قادرة تعملي حاجات تانية غير ال غير الانشغال اللي في إيدِك دلوقتي؟
آه، بالضبط. والله بُص، هو أنا الفكرة إن اليوم بيكون مُزدحِم جدًا، <clears throat> بسبب إن أنا بيكون آآ يوميًا عندي شُغلي وأنا باشتغل شُغلانتين، بي في شُغلانة ثابتة آآ يعني أساسية معايا وفي شُغل تاني بيكون freelance، آآ بيد بيزوّد لي يعني دَخْل إضافي. آآ بجانب بقى إن أنا آآ ب باكون مُلزمة طبعًا إن أنا مثلًا أروّق البيت، أنضّفه
إمم. تمام.
أنزل أشتري طلبات البيت، أعمل الغَدا، أعمل العَشا، أعمل الفطار، كل الكلام ده أنا اللي مسؤولة فيه. وطبعًا فزي ما باقول لك بقى أنا أساسًا يعني شُغلي الأساسي طبعًا بياخُد منّي وقت وكمان شُغلي اللي هو التاني ده، الfreelance برضه بياخُد وقت كبير، نزولي وطلوعي وإن أنا باروح وباجي آآ وكمان أنا عاي بالعب في الgym، آآ لإن أنا باحب الرياضة جدًا. فكل ده أنا تخيّل بقى ضرب، ضرب، ضرب ما ما ب ما باهداش خالص، <clears throat> ما فيش وقت إن أنا أهدا
إمم. إمم. آه، بتحسّي إن اليوم اليوم مليان معاكِ، بتحسّي إن اليوم مليان معاكِ. فهمتِك، فهمتِك. إمم. بتحسّي إن اليوم مليان معاكِ، بتحسّي إن أنت معاكِ حاجات كتيرة في نَفْس الوقت مش عارفة، آآ تعملي إيه والّا تعملي إيه، فهو ده طبعًا ضَغْط كبير أنتِ جدًا بتتعرّضي له. آآ بس يعني الموضوع ده محلول ومع الوقت هتقدري توصلي فيه لحَل، بس هو محتاج توازن، إنِّك توازني ما بين آآ إنِّك تريّحي وفي نَفْس الوقت خلال وِسط شُغلِك، دي م دي حاجات مهمة جدًا. بس أنتِ هل عندِك أي قيود آآ، يعني جسدية أو صحّية بتأثّر على إنِّك تريّحي وكده والّا أنتِ في العادي كل الم كل الموضوع انشغال في انشغال؟
جدًا. بالضبط، جدًا. اهم.